Tá, entendi.
Quem são os quem são os feras nisso? Quem são os magos da animação 3D? Crianças
Hum. Estou curiosa, quem são? A criança?
crianças, é, porque o o tiveram a sorte de ter um pai que apoiou e tudo, e começaram a estudar, como crianças aprendem inglês em 3 meses e adultos não aprendem 30 anos, eh, eles pegam essa máquina chamada Autodesk Maia, que é o programa de animação
Uau! Uhum. Uhum. Tá.
e transformam isso como se fosse uma 2º mão, uma 3º mão. É incrível a facilidade que eles têm de mexer em um negócio extremamente complicado.
Tá. E e voc Extremamente complicado pra quem? Para todo mundo ou seria, por exemplo, para para todo mundo? E como que você por exemplo, você precisou você, ah, fez aulas pra aprender mexer com essa com com essa ferramenta? Fez curso.
Pra todo mundo pra todo mundo. Fiz cursos e e assistia a tutoriais, desses meninos no YouTube. Pra você ter ideia, eh, com animação 3D, são 34 quadros por segundo. Então, em cada segundo, tem 34 fotos, praticamente.
Certo. Certo. Uhum. Era aquele antigamente, que você fazia o desenho no papel, e aí você fazia vários vários folhas de papel e depois você fazia tru, assim, e começava a mostra o dois D, tá.
Esse é o 2D, esse é o dois D. Você faz o o o fundo separado do personagem. O três D não, é tudo junto. Então
Ah, certo. Tudo jun nosso. Hum. Olha, não consigo nem imaginar.
então se o seu se o seu personagem simplesmente olha para câmera e faz um joinha